うーん、そうですね。まあ、いろいろね、あの、仕事ありますもんね、考えたならば。
うーん。 そうですね、なんか、きっと、その時になったら、ひょっこり見つかるかもですよ。うーん。
うん。 うーん、タイミング良かったらいいですね、その、見つけるタイミングとかね。まいにうーん。
そうですね。うん。あとね、あの、お引越しもちょっと踏まえながら、ね、今から準備していくと、うーん、ふちょっと不安って減るといいですね。
うーん、そうですよね。うんうん。あ、なんか今日は、あの、いろいろアドバイスをいただき、ありがとうございます。なんか実践してみたいと思います。調べることからまず始めてみて。うん、無理しないようにします。
うんうん。 あ、うん。 そうですね。はい。はい、ぜひ、お体も大事になさってくださいね。はい、むありがとうございました。失礼します。
はい、ありがとうございました。 はい。 失礼します。